Ja, jeder hat ja so seine Filme, die er vor allem, ja, in der Vergangenheit viel geschaut hat oder irgendwelche besonderen Momente damit, ja, verbindet. Welche Filme schaust du denn, ja, heute noch aus Nostalgie?
Oh, ich würde sagen, als Kind habe ich sehr gerne eigentlich Ghibli-Filme zum Beispiel geschaut. Ich weiß nicht, ob dir die 'n Begriff sind? Ja, und ab und zu oder was heißt ab und zu ich hab letztens dann zum Beispiel wieder mal paar angemacht und das da schwebt man schon wirklich in Nostalgie, also, das ist schon ich würde sagen, die Filme, die ich am meisten schaue wegen nostalgischen Gründen.
Ah, schön, okay. Gibt es da einen besonderen Film, ähm ja, mit dem du so am meisten so verbindest? Gibt ja immer so einen, der dann so, ne, so richtig
Ja, genau. Ich würde sagen, bei mir ist es tatsächlich „Totoro“, „Mein Nachbar Totoro“. Ich weiß nicht warum, ich glaube, den habe ich Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt als Kind so oft geschaut habe, aber in dem Fall bin ich am meisten damit tatsächlich.
Okay, ja.
Und ja, aber andere habe ich auch mit dem späteren Alter geschaut, die ich dann auch noch mal zurück verbinde. Zum Beispiel so was wie „Chihiros Reise ins Zauberland“ oder halt „Das wandelnde Schloss“. Heißt das, glaube ich? Aber es gibt ja 2, ähm, mit Howl und Sophie. Ich weiß nicht, ob dir der 'n Begriff sind?
Ja. Ja. Ja, ich habe, äh, alles tatsächlich auch geguckt, also, die Sachen sind mir immer so ja.
Ja. Ja, genau. Also, die auf jeden Fall zum Beispiel. H da habe ich auch paar letztens wieder angeschaut.
Ah okay, cool. Ist das denn, ja, ausm Grund, dass du irgendwie dieses Gefühl von Nostalgie haben willst, oder ist das auch einfach dieses: „Das ist 'n guter Film, äh, coole Handlungen, will ich mir einfach angucken.“?
Es ist beides tatsächlich. Also, wie du gesagt hast, ist 'n guter Film auch, finde ich persönlich. Und auch einfach ähm, ja, ab und zu will man zurück in Nostalgie schwelgen. Und ich bin jemand geworden, ich kann nicht mehr so viele Sachen schauen. <chuckles> Also, im Sinne von, ähm, am Stück, meine Konzentrationsspanne ist bisschen kaputt. Und da lasse ich gerne Filme auch laufen, die ich dann schon mal geschaut habe, weil da muss ich nicht immer 24/7 aufpassen, sondern ich weiß, okay, die Grundprämisse geht so das ist halt eher auch so 'n Hintergrund-Ding und da mag ich das eigentlich ganz gerne, wenn ich dann alte Filme deswegen schaue, weil sonst verderbe ich mir neue Filme, wenn ich die laufen lasse und dann halt dementsprechend nicht, ähm, komplett aufpassen kann.
Ja, ja. Ah. Ist das so 'n bisschen etwas, was dich stört, dass du nicht mehr so Filme halt einfach nur so gucken s kannst, ohne jetzt, ja, vielleicht nebenbei irgendwas zu machen?
Ist schon ich würde schon sagen also, ich bin echt komplett es war auch tatsächlich bei mir viel wegen TikTok. <chuckles> Würde ich mal zurück zurückverfolgen, ja. Ich habe m bin ich schaue halt sehr viel TikTok und das ist halt einfach alles in Kurzformat, ne, und und da ist es jetzt nicht so wirklich, dass du da lang irgendwie an ein Stück was bleibst. Und ich bin auch dann jemand, der halt gerne immer Sachen im Hintergrund laufen lassen hat. Also, wenn ich Sachen mache
Ja. Ja klar, ne?
zum Beispiel, äh, esse, dann lasse ich halt 'n YouTube-Video in im Hintergrund schauen oder auch beim Lernen damals hab ich immer Y YouTube-Hintergrund geschaut, also
Mhm.
ja, also eher Hintergrundsachen für mich geworden.
Ja, so Short-Form-Content hat ja wirklich sehr viele ne, äh, sehr viele Leute irgendwie insofern betroffen, dass sie dann, ja, eigentlich immer was zum Hintergrund, sage ich jetzt mal, brauchen.
Definitiv, ja, und ich bin einer davon. <chuckles>
Aber zurück, äh, zu dem, genau, Nostalgiethema, was du bei den bei den Filmen so bisschen hattest. Gibt's da so etwas, ja, was so besonders nostalgisch irgendwie, ja, für dich ist, bei diesen Sachen? Also, ist es der Zeichenstil oder die Musik oder die Figuren oder so was?
Ich würde sagen, es ist wirklich die Musik.
Ah, okay.
Also, es ist vor allem bei Ghibli-Filmen ist die Musik ja wirklich, ähm ja, ich finde, Ghibli hat so schöne Soundtracks, also die sind ja auch sehr ikonisch, sage ich mal.
Ja.
Und ja, ich glaube, bei die Soundtracks ver schwelgen mich dann wieder Nostalgie schon zurück.
Ah, okay, also die Musik. Ist das generell bei dir so, dass Musik, äh, sei es jetzt, als es f ne, vom von Serien kommt oder von Filmen, dass dich das so sehr, ja, so in äh, in Gedanken oder so in Gefühlen irgendwie, ja, so bestätigt oder so, ne, schweifen lässt?
Ja, schon, aber auch wiederum nicht. Also es gibt nicht viele, wo ich sage, ähm die lassen mich in Nostalgie f schwelgen oder halt, dass man dass ich da sage: „Okay, die Musik ist sehr wichtig.“ Bei gewählten oder spezifischen Paar schon. So was wie jetzt halt bei bei Ghibli ist mir aufgefallen, Attack on Titan ist mir aufgefallen. Bei manchem anderem fällt mir die Musik vielleicht gar nicht so auf, wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke an, <exhales> tatsächlich zum Beispiel Dragon Ball. Mir fallen da die Soundtracks gar nicht ein. Auch so nur die Openings, aber so die Soundtracks im Hintergrund, äh, habe ich komplett ausgeblendet.
Ah, okay. Ja. Okay, ja. Ja, ne, voll. Also, es kommt ja auch, äh, sehr darauf an irgendwie, ja, in welchem Kontext, finde ich, man diese Sachen so schaut oder in welcher Lebenslage man auch irgendwie war, oder? Würdest du auch sagen, das das macht so 'n Unterschied?
Ja. Ja, definitiv. Würde ich schon sagen. Also, es ist auf jeden Fall 'n Unterschied, in welcher Lebenslage man das schaut. Hm, wenn du jetzt, sage ich mal, in 'ner instabilen Lage Sachen anschaust oder in 'ner Situation, wo's dir f selber nicht so gut geht, dann sind zum Beispiel Serien wie oder Mangas wie „Goodnight, Punpun“, die treffen einen noch mal mehr.
Mhm, mhm.
Ja, und oder Filme, die halt, sage ich mal, eher traurig sind, die treffen einen dann auch noch mal mehr. So was wie was ist denn der traurigste Film, den ich geschaut habe? „The Silent Voice“, zum Beispiel, von Anime-Filmen jetzt.
„Silent Voice“, okay, ja.
Ja.
Ja, ist ja auch 'n sehr bekannter Film, ne, in die in dieser Szene irgendwie, äh, ja, die, ne ja oft auch traurig sind.
Genau. Mhm.
Gibt es denn so, ja, bei dieser Art von Filme, sei es jetzt die traurigen oder die alten Filme, so, dass du dir denkst: „Irgendwie damals habe ich den nicht verstanden. Oder heute sehe ich den ganz anders als früher, so“?
Oh, ich würde sagen hm, ich habe damals oh, habe ich damals überhaupt so viele Filme geschaut, die jetzt, sage ich mal, eher kompliziert waren? Weil, ähm ich glaube, die meisten, das ist auch zum Glück so die meisten, die eher tiefgründig sind, habe ich eher geschaut, als ich dann schon 'n bisschen mehr Verstand hatte als 'n ja, genau, genau. Aber ne, tatsächlich fällt mir grad nicht wirklich was ein, wo ich sage ich habe auch sehr viel Straight-Forward-Sachen geschaut, dass ich 'n kleines Kind, sowas wie „Harry Potter“, „Herr der Ringe“ na, „Herr der Ringe“ habe ich ja später geschaut. „Harry Potter“ und so was Und die sind halt eigentlich da ist nicht so 'ne tiefgründige, sage ich mal, Tiefe unbedingt drinnen, ne?
Ja. Ach so, okay. Ja, interessant, ne? Also, ist sind das dann so ist das dann so genre-abhängig, was du dann halt auch so guckst von den alten Filmen? Weil du hast ja jetzt auch gesagt, ja, „Harry Potter“ oder sowas. Es gibt ja viel von diesen Disney-Filmen oder „Star Wars“ oder „Herr der Ringe“ und sowas. Oder sind das, so ja, meistens so eher so düstere Filme oder Animationsfilme oder Komödien? Wie <chuckles> wie ist das so bei dir?
Also, als Kind auf jeden Fall Komödien, so Fantasyfilme, wie du eben grad beschrieben hast, „Star Wars“, „Harry Potter“, habe ich gerne geschaut. Ich glaube, das hat auch einfach weil, wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt ähm, „Fight Club“ als Kind geschaut hätte, ich hätte da gar nichts verstanden. Und ich glaube, das hätte mir auch nicht gefallen. Und die habe ich halt alle erst später geschaut, und das ist halt auch zum Glück habe ich die erst später geschaut.
Ja. Okay. <chuckles> Okay, findest du du hast jetzt auch gesagt zum Glück, äh, ist findest du, weil, ja, das irgendwie, ja, deine Wahrnehmung oder, ja, deine Sicht auf Dinge irgendwie geändert hätte, als du klein warst oder einfach okay, ach so, okay. Oder vielleicht nicht auch insofern, dass du ja damals einfach nicht alles verstanden hättest so und lieber, ja
Ja. Ja, ja. Das auch, also, viele Konzepte hätte ich damals nicht verstanden als Kind, sage ich mal. Ich hätte es einfach so wahrgenommen, wie ich's wie ich sie wahrgenommen hätte. Ich weiß nicht, ob du “Fight Club“ geschaut hast? Ähm.
Ja, „Fight Club“ habe ich auch geschaut, ja.
Ja, genau, zum Beispiel, ähm, mit Tyler Durden ich hätte das als Kind, glaube ich, gar nicht gecheckt. Ich hätte mir nur gedacht: „Hä?“
Mhm.
In dem Sinne, weil ich einfach viele Konzepte nicht so das abstrakte Denken und sowas als Kind ist glaube ich, ist gar nicht so wirklich da. Oder sowas wie “American Psycho“ hätte ich jetzt auch einfach so wahrgenommen, wie es ist, sage ich mal, als Kind. Und im späteren Alter ist es halt hat man noch mal 'n ganz anderen Blickwinkel drauf, was was die Intention von Filmen, sage ich mal, in gewissen Sachen ist.
Ja. Ist es denn auch so, dass dann dass das vielleicht auch der Grund ist, warum ja Filme, die man damals als Kind irgendwie gesehen hat, dass halt das meistens so Filme waren, die dann eher, ja, so plumper waren, so bisschen simpler auch von der Story?
Ja, würde ich schon sagen. Also, ich glaube, es ist definitiv der Fall, ähm, dass man da einfach lieber plumpere Sachen schaut, die mehr Action bieten, sei es also zum Beispiel, ich als Junge halt auf jeden Fall. Da ist einfach so 'n Augenschmaus ist, sage ich mal, nicht so viel da irgendwie passiert, so tiefgründige Sachen. Vielleicht sind da auch tiefgründige Sachen drin gewesen, aber ich habe jetzt lange nicht mehr geschaut oder ich habe vergessen, was für Filme ich auch geschaut habe. Wie zum Beispiel, wenn man jetzt „One Piece“ schaut, das ist ja eigentlich auch relativ simpel, blöd gesagt, aber es hat auch Kritik an großen, also an vielen Sachen, die ich jetzt damals nicht gecheckt hätte.
Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, ne, also vor allem die Serie ist ja auch dafür bekannt, dass sie sehr viele gesellschaftskritische Themen anspricht.
Genau, genau, allein das ja mit dem Government. Ja und so was, das hätte ich halt damals nicht gedacht, ich hätte einfach gedacht: „Okay, Bösewicht und gut“, in dem Sinne.
äh, in vielerlei Form, ja. Jetzt hatten wir auch eben, ne, darüber geredet, dass es äh, ja die alten Filme dann so 'n bisschen simpler war oder du bei manchen auch gar nicht so ja, ne, verstanden hast, wenn da so 'ne tiefe Story war. Das erinnert mich direkt an, ja, so was wie König der Löwen oder so was. Hast du das geguckt, beziehungsweise hast du das geguckt und, ja, verstanden, ja, was da genau passiert oder, ne, was da irgendwie die Story hinter ist?
Mhm. Ja. Ne, tatsächlich nicht. Das ist 'n guter Punkt. Also bei König der Löwen ne, ich habe das einfach so hingenommen, wie ich dachte. Okay, äh, ich habe gar nicht verstanden, warum Sachen passiert sind in König der Löwen zum Beispiel, aber jetzt heutzutage würde ich schon sagen, aber ich habe den langen nicht mehr geschaut, ne? Aber es ist schon auf jeden Fall tiefgründiger, als man denkt.
Mhm. Dieses Tiefgründige ist ja auch wirklich, ne, bei <chuckles> ja sehr vielen Filmen so vertreten, wo man's eigentlich so gar nicht merkt. Kennst du da noch 'n Beispiel vielleicht von so 'nem Film, der, ja, eigentlich so echt tiefgründig ist, aber also, du hast es gar nicht verstanden?
Ja, ich würde sagen zum Beispiel einer meiner Lieblings Kinderfilme damals: „WALL-E“.
Ja.
Ähm, der ist ja auch sehr tiefgründig. Der kritisiert ja auch die Gesellschaft sehr viel, sage ich mal, oder mahnt dann vor Sachen, sage ich mal. Und ich habe es als Kind gar nicht gecheckt. Ich dachte: „Oh, kleiner drolliger Roboter, der alleine aufräumen muss, Müll.“ Das fand ich halt, d äh, ich mochte es damals, aber ich glaube, wenn ich den jetzt noch mal schauen würde, hätte ich vielleicht 'n anderen Blickwinkel drauf, die tiefgründiger sind, aber als Kind hat man's halt nicht wirklich ganz, sage ich mal, verstanden, ne?
Ja. Ich glaube auch, dass damals ja, der Titel war: „WALL-E, der Letzte räumt die Erde auf“, ne, so war das, glaube ich. Und, äh, ja, ist das dann auch bei dir so, dass ja, wenn du das dann so irgendwie so hörst und dann so noch mal überlegst, dass dass dann halt dir so denkst: „Ah okay, ne, das ist ja irgendwie viel schrecklicher alles, als man irgendwie dachte.“
Ja. Ja, schon. Es ist eigentlich viel trauriger als äh, als als man es als Kind wahrgenommen hat, sage ich mal. So 'n allein Roboter mit 'nem Bewusstsein wird auf 'ne Erde gesetzt und muss den ganzen Müll aufräumen, den die Menschheit hinterlassen hat, weil die selber un inkompetent waren, auf den Planeten aufzupassen. Und das ist halt schon 'n trauriges Schicksal, sage ich mal, aber als Kind dachte ich mir nicht so viel dabei, ich dachte mir: „Oh“
Ja. Findest du, dass das bei diesen, so, alten Disney oder Pixar, war das glaube ich, Filmen, ja, häufiger vorkommt, weil dann erinnert man sich doch ja auch schon an so andere Filme wie, äh, Oben oder?
<clears throat> Ja, ja, doch würde ich schon sagen, also <clears throat> jetzt, wenn du auch so sagst. Die alten Filme hatten auch immer eigentlich 'ne Message, sage ich mal, 'ne Key-Message, 'ne grundlegende Intention dahinter, die man als Kind jetzt vielleicht nicht wirklich gecheckt hat, weil die haben's auch gut verpackt. Ob es jetzt konträr zu heute irgendwie, sage ich mal, mehr vorkam damals, kann ich dir gar nicht beantworten, weil ich halt nicht so viele neue Disneyfilme geschaut habe. Also vielleicht sind die plumper geworden, vielleicht auch nicht, vielleicht sind sie ja noch Gesellschaftskritik kritischer geworden, in dem Sinne, oder, ja.
Ja, halt so, ne, dass die, ja, in irgendeiner Weise irgend 'n Problem quasi darstellen oder, ne, ansprechen wollen.
Genau. Das haben die damals eigentlich oft
Findest du denn ja genau. Da damals, ne, war das ja glaube ich auch die ja, die Devise, ne, womit die überhaupt, äh, Filme geschrieben haben, dass es erst mal so irgendwie sowas geben muss, ne?
Ja.
Findest du denn, dass ist passend? Also, vor allem sowas wie Disney oder Pixar oder diesen Animationsstil, ne? Sind ja eigentlich Filme, die, ja, ne, für, ja, eher kleinere Kinder oder Jugendliche vielleicht auch gedacht sind. Ist es dann, ja, so passend irgendwie, dass da so 'ne, ja, Message hinter ist, wie zum Beispiel, ja, bei Oben, dass der ja, dass der Mann dann seine Frau, mit der er, ja, so lange glücklich verheiratet war, dann verliert einfach?
<chuckles> Ah, ich würde sagen passend? Oh, schwer. Also, klar, manche Sachen schon. Ich glaube, das beeinflusst ja die Kinder irgendwo unbewusst schon, dass es halt zum Beispiel bei WALL-E jetzt, wenn ich jetzt noch mal da drauf gehe, ist es halt schon so: „Ah okay, wir vielleicht müssen wir auf unseren Planeten aufpassen, dass halt <clears throat> der arme Roboter nicht so ein also, so 'n bisschen simpler gesagt, nicht so 'n trauriges Leben hat.“
Ja.
Das würde ja dann schon passen und zum Beispiel bei Oben jetzt, dass er seine Frau verloren hat und dieses Tragische. Vielleicht, <chuckles> ich meine, irgendwann wird es ja dazu kommen, dass man mit der Realität sich befassen muss oder dass da der Realität ins Auge geschaut werden muss, aber vielleicht ist es auch zu früh. Also, ich weiß es nicht, bei Oben zum Beispiel. Ich müsste ich m m
Ja. Ist auf jeden Fall schwer zu sagen, oder? Also so generell, ja.
Genau. Ich würde ich würde auch nicht behaupten, dass ich da irgendwie jetzt so 'ne konkrete Meinung bilden kann, weil ich nicht derjenige bin, der so viel Wissen darüber hat, würde ich mal behaupten.
Ja, auf jeden Fall, ne? Ja, es war super interessant, mal zu hören, äh, von Animationen bis Ghibli, äh, bis andere Genres, ja, was so Nostalgie so, ne, bewirken kann und was das auch mit den Emotionen zu tun hat. Ich danke dafür.
Ebenfalls. Bis dann.